Lalakas pa 'yung katawan natin ay talagang na-e-enjoy pa po natin 'yung mga ginagawa natin. Kaya ayun nga po kasi 'yung mga nabanggit niyong libangan talaga kumukonsumo po talaga ng malaking oras kaya ayun.
Mm, tama tama. Tama, di na nagagawa 'di ba.
Opo, kaya mahirap din po talagang gawin, 'yon nga po 'yong nabanggit niyo kanina buti na lang nakagawa kayo ng paraan kunyari sa musi hmm, music. Tapos 'yung mga madadaling ano 'yung madada 'yung hindi masyadong kuma 'yung mga 'di masyadong opo tsaka po 'yung kumakain ng oras kasi 'yung mga pinakalibangan po talaga natin kumakain po talaga ng oras kaya ayun.
Oo nga, eh. Madadali na lang, oo, tama. Hindi masyadong komplikado. Oo, lalo 'pag basketball, 'di ba?
Ay totoo po 'yan, kasi di lang naman po tayo naglalaro kasi marami din pong nakapila gano'n.
Mm, tama tapos, eh, babawi pa kayo kapag natalo kayo. <chuckles> Di ba.
Ay opo 'yan, totoo po 'yan. Tapos 'yung katulad ng nabanggit niyo pagba-bike, 'di lang naman po puwede ng saglit lang 'yan kailangan medyo isang oras, dalawa, opo kaya ayun.
Oo, matagal tagal din. Oo, tama tama. Ikaw ba, 'yung ba ano ba, 'yung mga usually na hobby mo?
Ayun po, basketball din po, eh, minsan po nagbaba-bike dati no'ng pandemic halos araw-araw ngayon hindi na po. Tapos ano pa po ba, ah, ayun video games po, pagka talagang mahaba 'yung oras at wala naman talaga akong ginagawa ayan po talaga, 'yung mga 'yun po 'yung mga pinagkakalibangan ko talaga.
Oo nga, ano. Oo, ako din mga minsan-minsan nag-video games din.
Eh, opo, eh, ngayon po talaga ang hirap ng gawin gawa ng habang tumatagal po du lalo dumadami responsi
Di ba? Oo. Kumabaga sa cellphone na lang magba-basketball. <laughs> Oh, 'di ba? <laughs>
Ay opo 'yan. 'Yun nalang po kahit papaano, eh. 'Pag wala pong ginagawa kahit saglit, kunyari break time po sa trabaho ayan, nakakapaglaro-laro naman po, <chuckles> sa cellphone. Buti na nga lang po madali tayong makahanap ng mga paraan para talagang malibang, kasi talagang ano lalo pag nakakaramdam tayo ng pressure or at stress sa mga responsibility natin ay talagang 'yung utak natin parang ano, eh, ang hirap mag-function kasi, halos do'n lang nakatutok lahat.
Tama, tama. Tama. Oo, nga. Malibang 'di ba. Ay tama, tama. Oo nga.
Buong ah lahat ng atensyon natin do'n lang talaga nakatutok kaya talaga ang hirap po talagang gumawa ng paraan para
Hmm, tama, tama.
kahit papaano, eh, maibsan man lang 'yung ating pagka-inis or pagka ay 'yung pagkaano pagkaano sa trab sa mga responsibilidad po, pagkabahala 'yung mga gano'n po.
Oo. Tama tama tama. Kumbaga tama, tama.
Eh, buti nalang po talaga't sa panahon ngayon ay medyo madaling gumawa ng paraan kasi malaking tu
Oo. Mm, 'di ba kumbaga marami ng ano, sa tingin ko sa ano, sa dami ng ano parang nagiging distraction na sa i iyong iba.

Ay opo. Kaya ayon, sa iba naman po, talagang nagiging destruction din po talaga ang libangan. Pero para sa atin po, eh, parang kailangan din natin dahil parte din naman po yan ng buhay natin na kailangan din natin magsaya, maglibang, kahit yung ano lang po pam kung 'di po talaga kaya nang madalas, kahit paminsan-minsan po. Hindi naman po yung ha habang-buhay na lugmok tayo lagi naka nakatutok sa ating mga problema kasi
'Di ba? Oo. Tama, tama, tama. Tama, sang-ayon ako diyan. Oo. Tama, tama. Tama.
Eh, kasi, 'di ba isang beses lang naman po tayo nabubuhay, kaya kailangan, eh, enjoyin din po yung mga
Mm, enjoyin mo ang buhay, 'di ba? Tama, sang-ayon ako ro'n. Ang ganda ng sinabi mo.
enjoyin din po yung mga oh, tama po. Kasi kung 'di rin naman po natin lulubusin 'tong buhay natin, eh, parang useless din lang po. Parang naging pinahirapan lang po natin yung buhay natin, naka-focus lang tayo sa mga bagay na
Materyal, 'di ba?
Opo, yu o kaya po yung mga ano, naka-focus lang po tayong masyado sa ating responsibilidad. 'Di naman po masama na tutukan talaga. Pero siyempre paminsan-minsan, kailangan din natin ng pahinga, kailangan din natin ng panahon para, maglibang kasi
Mm. Ay tama, tama.
'di naman po habang-buhay na gan'to na lang tayo na opo, na malungkot yung buhay natin. <laughs> Mga gano'n po.
Bubuhay tayo. Tama, tama. Kasi, parang nabubuhay lang sa paycheck to paycheck kumbaga, 'di ba?
Ay opo, yan, yu isa po isa na pong isa na pong dahilan yan. Eh
Kasi dapat, eh, enjoyin mo yun mga ano, enjoyin mo yung pinagtrabahuan mo, 'di ba?
Opo, kahit papaano. Kasi 'yong iba po talaga, parang ayaw na nila ng ano, eh, mag-enjoy. Kasi siyempre sa totoo naman po, mara mahirap po talagang ano, dahil sa dami ng problema.
Oo. At yun 'no, maraming salamat, ah, sa mga ibinagi mo. Marami tuloy akong napulot na aral.